Was hilft dir, aus der Komfortzone rauszugehen?
Oh, <chuckles> okay, also, das sind, glaube ich, einige Sachen, die mir persönlich dabei helfen. Also, ähm, ich war eigentlich als Kind und Jugendliche immer sehr zurückhaltend und auch eher so introvertiert und schüchtern, deswegen musste ich eigentlich mit der Zeit erst mal lernen, so wirklich aus der Komfortzone rauszukommen.
Mhm. Mhm. Also, du warst schüchtern, ähm. Wi ja, wie schüchtern kann ich mir das vorstellen?
<chuckles> Ähm, also, ich würde sagen, in der Schule war ich, ja, definitiv eher relativ still. Ich hatte nicht wirklich viele Freunde, ähm, hatte aber auch sehr viel zu tun, dass ich, hm, da nicht wirklich so Anschluss gefunden hatte und ich würde sagen, es hat sich so durch mein ganzes Leben gezogen, bis ich jetzt 'n bisschen älter wurde und auch so 'n bisschen Selbstbewusstsein aufgebaut habe.
Mhm. Mhm. Okay. Ah, 'n bisschen älter geworden. Du hörst dich sehr jung an. Wann ist denn das, ähm hat sich denn das geändert so ungefähr?
Mhm. <chuckles> Mhm. Ähm, ja, also, ich bin dann ins Ausland gezogen, ähm, und wie gesagt, dann fing das halt alles erst mal an. Ich war natürlich auch wieder neu. Ich ha konnte die Sprache noch nicht so wirklich sprechen, ähm, bin dann ins Studium reingegangen und hab dort dann einige Freunde gefunden, ähm, habe dann auch meinen jetzigen Partner dort gefunden und- ich würde sagen- so durch die Zeit dass ich halt ins Ausland gegangen bin, hat mir da sehr geholfen, weil ich halt ja, ich musste mit Leuten reden <chuckles> und mit Behörden und so was und das hat mich dann so 'n bisschen total aus der Komfortzone gebracht, definitiv.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Also, bist du dann alleine ins Ausland gezogen oder
Hm Ja, also ich bin alleine ich bin alleine, ich hab aber Familie dort.
mit der Familie? Ach so, okay. Aber ja, dann dann musstest du natürlich, ähm, aus deiner Komfortzone rausgehen, um e überhaupt irgendwas zu schaffen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und wie schwer war das?
Mhm, genau. Ja. Mhm. Ja. Definitiv. Ähm, ja, also, ich würde sagen, am Anfang wars relativ schwer. Ähm, man muss dazu sagen, dass in das Land, in das ich gezogen bin, ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht sagt man nicht so ja, nicht so offen für Leute ausm Ausland. <chuckles> Ähm, deswegen ist es vielleicht 'n bisschen schwierig da in die Startlöcher zu kommen, aber ich würde sagen, wenn man wirklich aufgeschlossen ist, nett ist und auch wirklich versucht sich Freunde zu machen, dann merkt man, dass alle sehr, sehr nett und aufgeschlossen sind und am Anfang hatte ich Schwierigkeiten. Ich würde sagen, es wurde aber mit der Zeit definitiv leichter.
Mhm. Ja. Und fühlst du dich denn da jetzt wohl?
Mhm. Ja, definitiv. Also wohler als in Deutschland. Ähm, wie gesagt, ich habe hier Familie. Ich habe meine ersten Jahre auch in dem Land gelebt, also bin ursprünglich aus dem Land. Ähm, deswegen würde ich sagen, ja, hat es mich auf jeden Fall ins Positive auch verändert.
Aha. Mhm. Ach so, mhm. Mhm. Warst du denn in Deutschland so, wenn- ich mal fragen darf- äh, immer so d äh, die Außenseiterin, ne, weil du aus einem anderen Land gekommen bist?
Mhm. Mhm. Ähm, ich würde sagen, vielleicht war das 'n Punkt, der so 'n bisschen reingespielt hat. Vermehrt lag es aber wirklich einfach, dass ich total schüchtern war und natürlich wenn man irgendwie in die Schule kommt oder so was und ich hab Deutsch gesprochen ohne Akzent wirklich, ähm, deswegen wur konnte man überhaupt nicht sagen, ähm, aber na klar, von meinem Namen her, von meinem Nachnamen her vielleicht so 'n bisschen. Ähm, ich würde aber sagen, das leg dahin lag einfach dadran, dass ich so 'ne schüchterne Persönlichkeit habe oder auch hatte.
Mhm. Mhm. Mhm. Glaubst du denn, dass du okay, du warst sehr, sehr schüchtern. Du bist jetzt an einem Punkt angekommen, wo du vielleicht nicht so schüchtern bist, aber glaubst du denn, dass du jetzt- ja, wie soll ich das sagen- eine Person bist, die wirklich, äh, voll selbstbewusst ist, ähm, oder ist da noch 'ne Strecke zu gehen?
Genau. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja also ich würde sagen definitiv bin ich jetzt nicht 100 % total selbstbewusst. Ich glaube, die meisten Leute sind das ja nicht, da muss man wirklich so 'n Charakter für haben. Ähm, ja, ich bin aber definitiv total aus der Komfortzone gegangen. Ich studiere auch was, was ich, ja, gedacht hab, das würde ich niemals studieren. Ich hab eigentlich nämlich nicht so 'ne, äh, Stärke für Mathematik und für Physik und sowas, habe jetzt aber, ähm, angefangen zu studieren, Ingenieurwissenschaften, ähm, mit der ja, mit dem Schwerpunkt Radiotechnik, deswegen <chuckles> ist das so 'n bisschen ja, bin ich da total rausgegangen. <chuckles>
Mhm. Mhm. Hm. Das, äh, das fühlt sich schwer an.
Mhm, ja, isses auch. Vor a vermehrend bin ich, ja, mit einer der einzigsten Mädchen auch in meinem Kurs. Meistens sind's ja eher Männer, ähm, und, ja, es ist definitiv nicht einfach. Also, man hat sehr, sehr viel theoretisches, auch praktisches und ganz, ganz viel Mathe, und eigentlich bin ich da nicht so gut drin, aber bis jetzt hat's immer geklappt.
Also Ja. Oh Mann, also wenn du da nicht gut drin und dann wählst du das noch? Äh, das das ist ja ziemlich mutig, da ich würde schon sagen, das ist, äh, wirklich aus deiner Komfortzone rauszugehen. Ähm, also ja, okay. Und wenn du das jetzt schaffst, ja, und vielleicht auch viel besser bist als die, äh, männlichen Studenten da drin, glaubst du, dass das deinem Selbstbewusstsein dann noch 'n, ähm, Sprung geben wird, dass du da
Mhm. Ja. <giggles> Ja, total. <giggles> Mhm. Mhm. Mhm.
ja, wirklich so von Selbstbewusstsein protzt?
Ich glaube, es wird auf jeden Fall, ähm, mir sehr, sehr doll helfen, weil ich natürlich weiß, dass es für mich doppelt so schwer war. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie 'ne totale, äh, ja, irgend 'n Talent dafür, oder für mich ging's auch nicht immer alles leicht durch. Also, ich war schon an einigen Punkten, da wars relativ knapp immer durchzukommen. Aber ich würde sagen, für mich ist es am wichtigsten, dass ich es eben geschafft habe, wenn ich's dann schaffe. Und mich damit anderen zu vergleichen, das finde ich sowieso nicht so schön, weil im Endeffekt weiß man ja, wie hart man selber dafür gearbeitet hat.
<chuckles> Mhm. Ja. Weißt du, das das interessiert mich sehr, dass du Also i ich habe, ähm, so 'n bisschen ähnlich es hat mir nie ein Selbstbewusstsein gef äh äh, ich hatte schon immer genug Selbstbewusstsein glücklicherweise, aber, äh, ich bin auch in Deutschland aufgewachsen, habe auch wenigstens halb halb Migrationshintergrund. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater nicht. Und ich bin dann, äh, deswegen, ähm, in die USA ausgewandert, ne, für 'ne lange Zeit. Was mich mal interessieren würde, wäre, würdest du jemals wieder
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm.
nach Deutschland zurückziehen äh, mal, die Frage ist, weißt du? Die Frage ist, kann kann Deutschland deine Komfortzone werden?
Mhm. Ähm, ich würde sagen, ähm, im gera also im jetzigen Zustand definitiv nicht. Dafür habe ich halt einfach hier jetzt im Ausland, äh, meine ganze Familie mir alles aufgebaut. Ich bin hier im Studium und meiner Wohnung et cetera und ich würde sagen, das einzigste, was mich so 'n bisschen ja in Komfort f ja, was ich damit verbinde mit Deutschland, äh, ist definitiv natürlich meine Kindheit habe ich dort verbracht. Meine Eltern leben noch in Deutschland beide und das ist der einzigste Komfort, den ich da habe. Aber ich würde jetzt sagen spezifisch auf's Land gibt es da nicht so viele Dinge, die mir gerade so gefallen und auch, äh, politische Lage und et cetera bin ich auch nicht der größte Fan davon, gerade deswegen bin ich lieber im Ausland.
Ja. Mhm. Ja. Also w <chuckles> w w könntest du dir denn vorstellen, irgendwann mal wieder nach Deutschland permanent um ähm, zurückzuziehen?
Ne, <chuckles> ne, definitiv nicht gerade. <chuckles>
Ne, ne, ne, ne. Das das das kann ich verstehen. Ähm, also Komfortzone würde ich sagen, ist, ähm, also für mich wenigstens 2 Sachen. Eins ist mental und das andere ist körperlich. Okay? Also wenn ich, äh, mental mich zu irgendwas zwingen kann oder motivieren kann, dann muss ich auch, äh, körperlich das machen können, okay? Also zum Beispiel, wenn ich in die Situation gehe, wo ich ja vielleicht, ähm, zum Schlimmsten angegriffen werde, ja, denn muss ich genug, ähm
Mhm. Ja. Mhm. Ja.
äh, S Selbstsicherheit haben, dass ich mich da verteidigen kann. Ist das bei dir nur mental oder ist da auch was körperliches drin, wo du denkst: „Mann, ich muss körperlich stärker werden?“
Mhm. Mhm. Ähm, also, ich würde sagen, ich war jetzt, äh, Gott sei Dank noch nie in so einer Situation, wo ich wirklich gefühlt habe, ich muss was verändern, damit ich mich auch sicherer fühle oder sowas. Ähm, aber definitiv habe ich daran auch schon gedacht. Ich habe auch angefangen, äh, ja, vor ein pur M paar Monaten, ähm, auch, hm, ja körperlich ins Fitnessstudio und sowas zu gehen, also Sport wirklich zu machen. Äh, einfach aus, hm, ja, aus gesundheitlichen Gründen und natürlich auch aus dem Grund, dass man, ähm, einfach fitter wird und auch vielleicht ja, wenn man in so 'ne Situation kommt, irgendwie 'ne Chance hat, sich da irgendwie zu verteidigen et cetera. Ähm, ich würde aber sagen, dass das jetzt nicht irgendwie der Hauptgrund dafür war und grade, ähm, ja, habe ich einfach zeitlich kein ja, kein keine Zeit dafür, irgendwie noch ins Fitnessstudio oder sowas zu gehen. Körperlich, ähm, ja, bin ich vielleicht nicht so selbstsicher. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie 'n, ähm, Muskelpap paket oder so was und natürlich irgendwie als Mädchen, oder als jüngeres Mädchen wird man ja sowieso immer so 'n bisschen, ja, reduziert da drauf, dass man sowieso nicht so stark ist, deswegen ist es schwierig.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Hm, ja. Mhm. Äh, ähm. Für mich war's immer so ich möchte mal hören, wie's bei dir war. Ähm, die Komfortzone, äh, das Letzte, was mich so 'n bisschen herausgefordert hat, ist vor 'ner große großer Gruppe von Menschen zu sprechen, okay? Äh, auf 'ner Bühne oder, äh, in einem Meeting oder was immer. Ähm, hast du damit auch Probleme oder hattest du damit Probleme?
Ja. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, definitiv bin ich total aufgeregt. Also so das typische, was dann wenn man von 'ner Menge spricht, ich glaube dann bekommt man immer so schwitzige Hände. Man wird unruhig. Sowas habe ich definitiv noch. Also diese körperlichen Effekte. Ich muss sagen, mental, klar, hat man so 'n bisschen Angst, wenn man irgendwie was falsch sagt oder sowas. Aber ich war wirklich, äh, damals an dem Punkt gewesen, da ging das überhaupt nicht. Da habe ich überhaupt nicht vor Menschen reden können, weil ich so 'ne Angst hatte und mich da total, ja, irgendwie rein alles reingefressen habe. Mittlerweile, Gott sei Dank, mache ich das ohne Probleme. Also grade im Studium muss man ja ganz oft irgendwelche Präsentationen halten oder mit den Lehrer reden und alle hören zu. Ähm, deswegen ist es definitiv so, dass ich da mittlerweile nicht so viele Probleme habe, obwohl ich natürlich irgendwie so körperliche Anzeichen, wie wie ich eben grade erwähnt hatte, definitiv noch habe.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, also, wenn du dann heute gefragt wirst, ähm, äh, ohne Vorbereitung, ja? Ohne Vorbereitung einfach vor 500 Leuten zu sprechen auf 'ner Bühne
Mhm. <chuckles> Ja.
äh, könntest du das schaffen?
Oh. Mhm. <chuckles> <sighs> Äh, ich glaube, es kommt so 'n bisschen darauf an, ähm, o über was, also, ob ich da jetzt wirklich über unangenehme Ding Dinge reden muss oder oder persönliche Dinge oder ob es jetzt wirklich irgendwas Freies ist. Also, ich würde sagen, m m machbar wär's bestimmt. Also, ich würde es machen, wäre es jetzt irgendwie sehr, sehr nötig et cetera. Könnte ich's aber vermeiden, würde ich definitiv da versuchen, das nicht durchzuführen irgendwie. <giggles>
Ja, okay. Mhm. Mhm. Mhm. <giggles> Würdest du das nicht als so so Herausforderung sehen, dass du dich selbst schlägst und dass, das so das Letzte ist? Weißt du, äh, den Grund, warum ich frage, ich hatte m mal so 'ne Situation, wo ich glaube, vor Leuten zu reden ist für Leute die meisten Leute nicht so komfortabel, ja
<chuckles> Mhm. Ja.
aber, ähm, äh, da kann man sich, äh, so mental vorbereiten. Aber ich war mal in einer Situation, wo ich, äh in einem Treffen war, das war in 'ner äh, in 'ner riesengroßen Gruppe und da wurde ich gefragt, mal kurz auf die Bühne zu kommen und Meinung zu sagen. Und das waren 'n paar 100 Leute, ja? Und das war, äh, unerwartet
Mhm. Mhm, ja.
ähm, äh, so von einer Minute auf die nächste, weißt du? Und das ist da das ist schon 'n bisschen stressig, wenn man wenn man sich da psychologisch nicht drauf eingestellt hat, ähm, und das dann machen muss. Äh, wenn es ein Thema wäre, das
Mhm. Ja. Mhm. Ja.
mm womit du komfortabel bist und so, dann glaubst du also, dass du da, ähm, auf die Bühne gehen könntest und, ähm, keiner sehen würde, dass du unsicher bist? Hast du es hast du ich frag, tut mir leid, hast du so 'n game face, das du aufmachst?
Mhm. Oh, mhm. <exhales>
Äh, ja.
Ähm, also <chuckles> ne, eher im Gegenteil. Also man sieht mir relativ schnell an, dass ich irgendwie Angst habe oder auch schüchtern bin. Das habe ich auch von meiner Mutter. Die wird auch immer total rot gleich im Gesicht <chuckles> und dann kann man das nicht so verstecken. Also ich würde sagen, man kann sch man würde mir schon ansehen, dass ich irgendwie unsicher bin und auch so 'n bisschen Angst habe. Ähm, ja, ich glaube aber ganz ganz vielen geht es da irgendwie so bei so 'ner unerwarteten Situation, aber ich denke, ähm, würde ich das wissen und mich auch so 'n bisschen vorbereiten können, dann k bestimmt wär's für mich auch 'n bisschen einfacher und ich könnte da jetzt, äh, selbstbewusster reden oder so was, genau.
Mhm. Oh Gott, ja gut. Ne. Ja, also selbstbewusst genug um
Mhm.
um Leuten, äh um d um das zu verstecken, dass du nicht selbstbewusst bist, ja?
<laughs> Ja, so 'ne Art. <chuckles>
Ja, ja. Ja, weißt du, das ist wirklich 'ne 'ne Kunst und 'ne 'ne riesengroße Herausforderung. Ähm, und da gibt es auch, ähm, so Klassen, so wie, ähm äh, Public Speaking, weißt du, die da helfen dabei hat hat mir wenigstens, ähm, ziemlich geholfen. Hey,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 Ähm, und vielen Dank, dass ich dir Fragen stellen konnte und, ähm, hoffentlich bis bald, ja?
Ja. Mhm. Mhm. Jo. Bis bald.
Guten Tag, tschüss.